Мгм. Слушай, ну да, это правда. <chuckles> Очень сложно как-то говорить за страны, в которых, а, экономика еще не очень развита, да. И правда, они просто выживают и хоть как-то день пережить- для них самое главное. В Европе, наверное, да, люди более осознанные и могут, э, со своей стороны каждый что-то сделать. Вот просто интересно было узнать, вот страна, в которой ты живешь, она вообще как-то популяризирует, она информацию как-то дает своим жителям о том, что, ну, как-то с призывами, да: давайте вот пытаться как-то уважать, да, друг друга и уменьшать как-то.
Мгм. М-да. Мгм. Есть такой, да, есть день, какой день? День велосипедов. Да, какой-то вроде такой день. Давайте сегодня все на велосипедах. Что-то такое было. Ам, и, ну, тоже стара опять-таки есть субвенция. Если ты строишь дом и по на у установишь себе какую-то там черпалку для черпания энергии с земли. Тебе суб э, э, су государство дает субвенцию, субвенция на покупку электромашины. То есть вот, где т к помогают люди уже именно материально. Их, э, их, э, ф у мо а, мотивируют, можно сказать, на покупку вот таких вот эко. И эко, ну, чтобы они инвестировали в экологию, то есть для своего же комфорта, ну, и также тем самым в экологию.
Есть, да? О, здорово. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Технологии, да, какие-то? Мгм. Ну, слушай, замечательно, плюс ты у у э, ун упомянула, что у тебя есть дети, да. Наверняка ты им тоже объясняешь, да, и как-то учишь их, чтобы они уже ма с маленького возраста, да, понимали о том, что, а, нужно заботиться о планете. Потому что также и у них будут дети, да, и нужно сохранить Землю в максимально хорошем состоянии. То есть, в принципе, наверно, с это самое главное как-то передавать и рассказывать по мере возможности, вообще, кому можно.
Мгм. Мгм. Да, да, да, в таком плане. Мгм. Да, вот так вот, по по семечку, по семечку, думаю, потом деревце такое вы вырастет.